<chuckles> Ya şöyle, şimdi çok komik bir şekilde, eee, bir zıtız bu konuda eşimle. Ben direkt vedalaşabilirim. Yani, iii, özellikle "birilerine verme hissi" beni çok mutlu ediyor. Eee, birkaç, özellikle Türkiye'deyken tanıdığımız kişiler vardı, böyle, liseye giden kızı var. Benim fiziğimle de aynı. Ya o kadar mutlu oluyorum ki, böyle, yepyeni ürünlerimi verince. Hani diyorum ki: "Bir kere giydim." çünkü. Hayatta atamam çöpe ama hani 1 kere giymişim de, 6 ay giymemişim. "Demek ki, çok sevmemişim." diyorum, kendimce. Böyle, poşet poşet ayırıyordum. Eee, ya, burada daha, çok fırsatım olmadı. Burada genelde, şeye veriyorum, 2. el dükkânlarına veriliyor burada ama eşim tam tersi. Biliyor musun? Yani, damatlığı duruyor hâlâ. <chuckles> Diyorum ki: "Ne yapacaksın damatlığını?" Nere Ve içine sığamaz, imkânsız. Yani, kapanmaz düğmeleri falan. "Dursun, anısı var." diyor. <chuckles>
Hı hı. A, çok güzel. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Nasıl yani? <chuckles> Hı hı. A, o, birazcık daha anılara bağlı ve eşyalara biraz daha anlam yüklüyor, diyebilir miyiz?
Her konuda, diyebiliriz, her konuda. Ya, evde 6, 7 tane klavye var. Diyorum ki: "Ne yapacaksın, bozuk." "Ben onu tamir ederim, gerekirse." diyor, falan. Ben evlendikten 1 hafta sonra gelinliğimi 2. elden sattım, birilerinin işine yarasın diye ve yıllar geçti hâlâ damatlığı bazanın altında duruyor. Tam tersi, bizim evde vedalaşamayan eşim. <chuckles> Ben hemen vedalaşıyorum. Evet.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Böyle bir denge. Evet, sizde de böyle bir denge olmuş herhâlde. Peki, eee, eşin gibi daha zorlanan insanlara böyle bir cümle söyleyecek olsan, eee, bu eşyaları ayırmak ve vedalaşmak konusunda, ne olurdu?
Hı hı. Hımm. Hı hı. Çok eşya, kesinlikle enerjiyi azaltır. Ya, verin başkalarını sevindirin. Bunu derim. Çünkü gerçekten baş yani kullanılacak şeyleri başkalarına vermek ve onları sevindirmek çok daha güzel. Evde duracağına, başkasının üzerinde dursun ya da başkasının evinde dursun bence. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Evet. Ya da kullansın başkası, değil mi?
Kesinlikle.
Evet, "verin, sevindirin" diyorsun, anladım. Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim, çok keyifliydi.
Aynen öyle.

Küçük bir evi nasıl daha verimli kullanıyorsun?
A! İşte bu benim son zamanlarda çok net deneyimlediğim bir konu oldu. Eee, şöyle ki, eee, yurt dışına taşındım ben. Eee, Türkiye'deki evimiz de bayağı büyüktü. 5+1'di 3 katlı bir evdi. Eee, ama şu anki evimiz 1+1, <chuckles> cidden çok küçük bir evdeyiz şu anda ve o kadar böyle her noktasını deneyimledim ki bu konunun, eee, en verimli şekilde kullanmaya çalışıyorum diyebilirim.
A, neden son zamanlarda? A! beş artı bir <chuckles> Hı hı. Peki 5+1 3 katlı evde kaç kişi yaşıyordunuz?
Eee, eşim, bir de, eee, 1 köpeğimiz ve 2 kedimizle beraber 5 kişi yaşıyorduk diyebilirim. <chuckles>
A! <chuckles> Şimdi peki, eee, aynı sayıda mısınız?
Yok. Yani şu an 1+1'de düşünemedim. Eee, ikimiz artı 1 köpek, 2 kedi çıldırırdım herhâlde. Bilemedim şu anda. Şu an sadece eşimle ben varız. Yani önce bir düzenimizi kurmak adına, eee, bir gelmek istedik. Çünkü bir de e evcil hayvanları yurt dışına çıkarmak için çok prosedür var. Eee, o prosedürleri yaptık, sonra aksilikler oldu, işte, bizim köpeğimizin kan testi, falan, kırıldı, bir daha alındı derken çok uzadı. Sanırım birkaç ay sonra alacağız. Ya en azından önce köpeğimi alacağım, kediler annemde. Çünkü evi değiştirmeden sanmıyorum bu eve sığacağımızı.
Evet. <giggles> Çok zor oluyor. <chuckles> Evet, zor bir süreç. A! Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet, zor gözüküyor. Peki nasıl sığıyorsunuz şu anda?